No, addio tutto, addio Broadway, a oddio abbiamo buttato i soldi, abbiamo fatto una sciocchezza. Vabbè, è stata c'è stato 'sto momento di crisi. <smacks lips> Quindi a quel punto okay, mi alzo dal tavolo del blackjack, vado al bar, mi prendo un gin tonic, che lì significava un bicchiere pieno de gin e basta, e e me ne ritorno al tavolo del blackjack. Cambia deal e eventualme evidentemente ha girato la fortuna, perché a un certo punto ho cominciato a vincere. E vincevo, e vincevo, e vincevo. Infatti sembravo pazza perché co cominciai a gridare, sai è stato pure complice il gin tonic sicuramente. Ehm, e, ehm, dicevo al al deal ogni volta che vincevo, io dicevo: "Good job, good job." <chuckles> E e così. E quindi alla fine vabbè, poi ho detto: "Vabbè, proviamo a fà giocare anche il mio compagno", che è stato più bravo di me, perché nell'arco di 2 o 3 partite ha praticamente raddoppiato la la somma e alla fine quando ci siamo ritrovati in mano u una certa insomma, oltre quello che avevamo vinto, abbiamo fatto altrettanto e un po' di più di quello che avevamo giocato scusami.
<chuckles> Ma Mh. Ah okay. Aiuta sempre. <chuckles> Sì Meno male. Ah. Oh che bello. <chuckles> Buon gio buon gio Mh-mh. Bene. Mh. Bene. Sì.
Ehm
500?
Ehm, sì, alla fine avevamo precisi precisi i soldi per 2 biglietti per Broadway, quindi nonostante diciamo eh sì, esattamente, nonostante diciamo l
Ah. Il er era il vostro obiettivo? Ma siete siete riusciti a fermarvi?
Esatto, nonostante la la la foga del gioco era, insomma era partita, abbiamo detto: "No, siamo venuti qui per un motivo, quindi stop qui, ehm, andiamo a dormire <chuckles> e domani ripartiamo per New York che c'aspetta Broadway."
Eh. <chuckles> Eh, avete avuto la testa sulle spalle.

Allora, ehm, ti ti parlerò di uno spettacolo dal vivo che per me è stato indimenticabile, ehm, perché, ehm, purtroppo, ehm, non per per mio volere, non "non sono in grado" tra virgolette di assistere a concerti perché soffro di di un po' di ansia e quindi il concerto è un po' impegnativo. Però adoro gli spettacoli dal vivo. Ehm, questo qui nello specifico, ehm, è stato 2- 2 anni fa. Ehm
Mh-mh. Mh. Okay. Scusa ma, cioè, s sof soffri di ansia se c'è tanta gente, se sei in mezzo alla folla? Ah, capito, capito.
Sì, sì. Sì, ehm, spesso arrivo anche all'attacco di panico, quindi diciamo che evito, uhm, situazioni così congestionate direi. E
Uh! Uhm, però però se se c'è meno gente riesci?
Allora sì, se mhmm, se vado al concerto di di non so, di 4 sconosciuti che ci siamo io e i loro genitori riesco riesco a tollerarlo.
<chuckles> Ho capito, capis ho capi okay. Vai avanti con la sto
Ehm, però ecco, ti ti faccio l'esempio, non lo so, l concer il concerto allo stadio Olimpico, ehm, in sul prato lo insomma lo soffro lo soffro un pochino.
Mh-mh. Ah! No. Okay, okay, okay, okay.
Ehm, quindi però mi piace molt
Quindi l quindi la tua storia è di un ehm, di un evento più piccolo, più con meno gente.
Ehm, allora in realtà non è un evento molto piccolo, però sicuramente un evento più ordinato, perché ti parlo di uno spettacolo che ho visto a Broadway, a New York, ehm, 2 anni fa, ehm, nel nel periodo di Natale. E, ehm, allora è stato, ehm, sicuramente, ehm, indimenticabile e strepitoso lo spettacolo, però lo è stato ancora di più il come sono arrivata a vedere questo spettacolo.
Ah. Ah. Bell Mh-mh. Capi. Mh.